ऐसा अम, <chuckles> ऐसे तो वहाँ बहुत बार हुआ तो मैंने अपने पार्टनर को ही समझाने की कोशिश की है कि देखिए घर अ, घर में जैसे उम, बच्चों का कुछ काम है अ, वो बहुत ही हम हमारे लिए हम दोनों को मिल के करना चाहिए। अगर आप अ, हाँ, तो अगर आपको लगता है कि मैं समय नहीं दे पा रही हूँ तो हम एक काम करते हैं हम दोनों मिल के जो भी काम है, उसे बाँट लेते हैं और कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि हम दोनों मिल के कर सकते हैं, जिससे एक समय भी हम बिता सकते हैं। और जैसे अ, बच्चों को होमवर्क करा रहे हैं या बच्चों को कहीं लेके जा रहे हैं तो हम दोनों मिल के लेके जा सकते हैं ताकि जैसे उनका स्कूल का कुछ हाँ अ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो दोनों मिल के जाएँगे बच्चों के साथ तो ऐसा होगा कि एक समय भी बिता रहे हैं साथ में और हमारा काम भी हो रहा है। तो हम एक-दूसरे का अ, हम अ, एक-दूसरे क के लिए मने ये भी देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं अ, वो क्या काम चल रहा है घर में? तो मुझे लगा बस मैं वही उनको समझाने की कोशिश अ, करती हूँ कि हुँ, ये हमारा घर है, हमें मिल के काम करना है और हमारे घरवालों की जो भी अ, उम्मीदें हैं जो भी अ, घर की ज़िम्मेदारी है ये हमें ही उठानी है। अ, तो हम साथ मिल के ये काम कर सकते हैं।
<chuckles> हाँ, ये सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे, ये सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये तो है। काम भी हो रहा है, बिल्कुल। हाँ, ये तो है। जी, जी, जी। जी, जी, जी। हाँ, देखिए ये तो आपने काफ़ी एक सही चीज़ बताई ना कैसे आप समय को बराबर बाँट सकते हैं, तो कभी-कभार ऐसा होता है ना जैसे दोनों विपक्ष जैसे पक्ष है ना, जैसे परिवार की कोई सोच अलग होती है और अपने जो करीबी जो अपने जिससे हम चाहने वाले जो हमारे पार्टनर होते हैं, उनकी जो सोच होती है विचार होते हैं, थोड़े ब अलग होते हैं जिसकी वजह से कहीं न कहीं ना एक तकरार भी आ जाती है, एक झगड़ा-सा भी हो जाता है। तो अगर आप ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप कहीं न कहीं फँस गए तो आपने क्या करा उस समय? जो अगर आप इसपे थोड़ा कुछ बताना चाहें।